Ach Mensch du, ich muss mal mit dir über was reden, was mich jetzt auch schon so 'n bisschen beschäftigt. Das ist jetzt nicht so ganz akut, aber in den nächsten Jahren ich werde ja irgendwann in den nächsten Jahren so 4, 5 Jahre, ähm, habe ich noch und dann gehe ich in den Ruhestand. Also und dann habe ich so 'n bisschen Sorge, dass ich dass ich so das Leben, was man jetzt so hat ne, du gehst zur Arbeit und triffst Leute und schnackst 'n bisschen und ma hast natürlich auch irgendwie das Gefühl, du wirst gebraucht und, äh, ja und dann gehst du abends nach Hause und dann machst du vielleicht noch 'n bisschen was, so, dass du irgendwie am Ende des Tages denkst: „Ja, das war jetzt 'n guter Tag“, ne? So, hast was geschafft, hast was Gutes gemacht und hast mit, ähm, paar Leuten gesprochen und, dass wenn ich dann in Ruhestand gehe, ist das auf einmal alles vorbei, weißt du? Dann stehst du morgens auf und hast überhaupt keinen keinen Auftrag mehr und dann weiß ich gar nicht äh, w dann dann w habe ich Angst, dass ich mich auch so 'n bisschen verloren fühle und so 'n bisschen ungebraucht fühle und bin so 'n bisschen ich mache mir Sorgen darum, was dann so kommt.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, verstehe. Ähm, also, das heißt, wenn ich das, ähm, so richtig nachvollziehen kann, ist es für dich so 'n bisschen du hast einfach Angst, diese antrainierte, eingespielte Routine, die du seit seit Jahren für dich so lebst ähm, dass, wenn die wegfällt, dass du, ja, einfach, wie du schon grad selber schön gesagt hast dass du dann einfach verloren bist und mit deiner Zeit nix anzufangen weißt.
Ja, nicht nichts Sinnvolles. Also, klar, man kann irgendwie aufstehen und dann puzzelt man so 'n bisschen rum, macht dies und jenes und, ähm aber das ist man man ich habe dann auch Angst, dass man dann auf einmal so alleine ist, weil so, wenn man zur Arbeit geht, dann trifft man ja immer jemanden oder redet mit jemandem. Das heißt, man hat ja auch immer so 'n bisschen Kontakte und hat irgendwie das Gefühl, ja, dass d ja, dass man sich ausgetauscht hat oder dass man auch auch so 'n bisschen auf emotionaler Basis sich austauscht. Das heißt, man lacht mal oder man ist mal traurig mit jemandem, weil er was was Doofes erlebt hat und das fällt ja alles weg, weil dann ist man dann hat man ja gar keinen Grund mehr irgendwo
Mhm. Mhm. Mhm.
ja, das Haus zu verlassen. Das ist ja das ist und da habe ich echt 'n bisschen Angst vor, weil ich nicht weiß, ob ich mich dann hier eingrabe und dann so das Gefühl habe, jetzt ist irgendwie alles vorbei.
Mhm. Mhm, verstehe. Ähm, hast du, äh, Familie, die irgendwie bei dir in der Nähe wohnt oder auch 'n Freundeskreis in der Nähe? Wohnst bist du alleinstehend oder, äh, wohnst du mit 'nem Partner zusammen? So wie ist, sage ich mal, deine private Situation?